Doğru. Peki, hani, yalnız seyahat ediyorsun. Eee, hani, eee, o anda anları yaşıyorsun. Onları belki de paylaşmak istiyorsun. Sen de, hani, yapıyor musun bu, eee, sosyal medyada paylaşayım? Yani, o anları yaşamak mı daha iyi yoksa, hani, dijital sosyal medya o ortamında, aaa, arkadaşlarınla belki de o anı yaşamak istiyorsundur, paylaşmak istiyorsundur. Sen de, hani, yapıyor musun bunları?
Ha ha. Yani, hiç yapmıyorum artık. O, böyle, 20'li yaşlarda kaldı biliyor musun? Ah, ya, 30'u biraz geç, böyle, hani, 1 gün geç o <chuckles> bir güncelleme geliyormuş ya da bilmiyorum ben çok sosyal medyadan çok sıkıldım. Eee, belki, ya, böyle, bir <clicks tongue> artık hiç o şeyim yok. Hani, öncesinde ama, böyle, eee, işte, eee, "Ay, şuraya da gittim, bunu da yedim." falan diye, inanılmaz çok paylaşımlar yapıyordum. Sonra şeyi fark ettim ben: Ben orası için gidiyorum artık bazı yerlere. Mesela X destinasyonuna gittim, "A, şurada çok güzel fotoğraf çekilebilirim ben aslında." deyip, eee, fotoğraf çekecek yere gidiyorum ve bambaşka bir güzelliği kaçırıyorum orada. S sonra dedim ki, yani, artık bunun önünü alamayacağım, kime ne benim bir yere gitmemden ki, yani, diye düşünüp iyice boş verdim o işleri. <chuckles>
Anı yaşıyorum diyorsun o zaman. Doğru mu? Hımm. Hı hı. Olabilir. Hı hı. Hı hı. Anladım. Evet. Hı hı. Belki de, yani, bu da b belki de kişisel gelişimlerden bir tanesi olabilir tabii yalnızken.
Aynen öyle. Bak, seyahat <chuckles> Çıkın gezin, tek başınıza gezin. <chuckles>
<chuckles>